Oo, oo.
Mm. Pero, siguro hindi ko na rin hin hindi ko na, <chuckles> ah, dadalhin yan sa kung magkakapamilya man ako sa sa future. Pero yun nga, yung yung bonding talaga maghahanap na lang tal siguro ako ng mas mas healthy na bonding.
Baga mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Maganda talaga din yung plano mo kumbaga, pwede mong may alternatives ka 'di ba maisipang alternatives. Ah, oo. Kumbaga ayan, kumbaga i-continue lang natin yan, tsaka yung mga ala-ala natin maisasalin natin yan sa mga magiging pamilya natin 'di ba? Kumbaga nakakatuwa nakakatuwang ikuwento, ako talaga yung mga alaala ko nung bata ako, talaga hanggang ngayon eh, actually talagang hindi na kami masyadong magka-close nung kaklase kong yun, yung kambal na yun. Pero alam mo yun nababanggit pa rin namin sa isa't isa. Kumbaga, oo 'pag naalala namin or minsan pagka naisipan ko mm. Pagka naisipan ko lang yung i-message sasabihin ko, "Oh, naalala mo ba," sabi ko, "namimiss ko. Sana magkita pa ulit tayo," 'di ba yung mga ganong bagay. Pa sana, alam mo yung parang kahit may pamilya na tayo kahit papano, kasi ang problema nga lang nag-iba na sila ng bahay kaya, hindi na sila dun nakatira, oo kaya
<chuckles> Oo, alternative. Mm. Oo nga 'no? Oo. Mm. Mm, mm. Ah. 'Pag 'pag namimiss mo. Hmm. Aw. Mm. Oo. Ah, kaya pala. Pero at least nag ah, nag-uusap pa rin kayo, sa like internet, mm.
Oo, oo. As in minsan lang talaga, siguro once in a year lang, yung mag-me-message lang, "Oh, kumusta?" oo, kumbaga, ganun na lang. Pero, ayan nga kumbaga, kaya sabi ko nga nung napasok ako, ang saya-saya din talaga nung elementary, alam mo yun, kasi ang da oo, oo. Ayan, ang dami nating mga napagkwentuhan 'di ba? Kumbaga mga alaala, parang hanggang ngayon ngumingiti pa rin ako habang naalala ko yung kwento ko, tsaka yung kwento mo. <laughs> Natutuwa ako dun sa kwento mo actually, eh, sabi ko, parang ngayon lang din ako talaga din nakakakita ng bata titikim nung alak na oo.
Ah. Mm. Oo, nakaka-miss. Mga inosente pa tayo. <chuckles> Oo nga. O ako din. <giggles> <giggles> <laughs> Oo, <chuckles> pero ayun salamat, ah. Oo, nag-enjoy ako.
Ayan, hanggang sa muli nating pag-uusap, oo. Magay mag mag-ipon tayo ng mga ah, dagdag pang mga kwento sa susunod. Salamat.
Alam na. Oo, paalam.

Magandang umaga. Madaling araw, ah, napatawag ka? <chuckles> Eto, ayos lang. Ayos lang, ikaw?
Kamusta ka? Oo, kumusta ka? Okey lang ba yung araw mo?
Ngayon palang magsisimula kahit madaling araw na. <chuckles> Ikaw ba?
Oo, oo. Ayan ako noong ano, buong natapos na yung sang buong linggo natin. Ganon at ganon din naman everyday. Ayan kumbaga marami tayong mga alaala nanaman na buo 'di ba sa maghapon. Ayan, oo. Napag-usapan din lang natin yung mga alaala, alam mo yung mga nung bata pa tayo marami kang talagang mga alaalang masasabi, eh. Pero ano yung unang-unang nangyari sayo or unang-unang alaala na hindi mo makalimutan nung bata ka?
Hmm. <chuckles> Oo. Mm. Uh-huh. Hmm.